เคยลองผ่านแบบแว่นขยายอะค่ะ
ได้ไหมคะ?
ก็คือ ได้นะคะ แบบว่าเอามาเผาใบไม้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ แบบ ที่เขาแบบให้ลองแบบใช้ดูอะค่ะ ตอนเด็ก ๆ แล้วก็แบบว่า เออ พอจุดรวมแสงปุ๊บ มันก็แบบว่าใบไม้มันก็ควันเริ่มขึ้นแล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ ถ้าทำไปนานกว่านั้นนิดหนึ่ง ใช่ ถ้าทำ ก ไปกว่านั้นนานนิดหนึ่ง ก็จะ ก็จะเผาได้ค่ะ แล้วก็พวกเก้าอี้สเตนเลสอะค่ะ มันก็เป็นนะคะ มีออกข่าวเหมือนกัน ก็คือมันก็จะเป็นแบบว่า
อ๋อ อืม อือฮึ อ๋อ นี่เป็นวิธีที่ฉลาดมาก อ๋อ อือฮึ อืม ฮะ? ที่อยู่ดี ๆ ก็ไหม้
ใช่ มันก็จะเป็นจุด มันก็คือสะท้อนแบบรวมแสงไปอีกจุดหนึ่ง ก็ทำให้แบบว่า เหมือนแบบบ้านแบบพวกโต๊ะไม้ อะไรอย่างเงี้ย ไหม้ได้นะคะ ใช่ ก็ต้องระวัง แบบเก้าอี้สเตนเลส ถ้าเกิดไม่ใช้ก็ต้องแบบคว่ำ หรืออะไรอย่างเงี้ย ให้มัน
เป็นฉลวง ไหม้ได้ อือ ๆ อืม ค่ะ มันสะท้อนแสงอาทิตย์เข้าวัตถุที่ว่าเผาไหม้ได้ อ๋อ อันนี้เพิ่งรู้เหมือนกัน ค่ะ ก็คือ เออ เนาะ บางทีไม่ต้องมานั่งปั่นอยู่ ก็คือหากระจกรวมแสง ก่อไฟขึ้นมา อืม นี่คุณบ้านถ้าเกิดว่าเป็นเคสคุณบ้านก็ <chuckles> คุณบ้านนี่ต้องรอดชีวิตแน่เลยค่ะ <laughs> เพราะนี่หมวกยังคิดถึงการปั่นไม้อยู่เลยที่ว่าเสียดสีอะไรนั่น อืม ค่ะ ก็ไฟก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของมนุษย์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะ ที่ยังสำคัญในปัจจุบัน ค่ะ วันนี้ขอบคุณมากค่ะ
ใช่ ค่ะ ถูกต้อง ใช่ค่ะ ใช่ ค่ะ อา ใช่ ๆ บางคนเขาก็มาย่างไก่ ย่างอะไรนะคะ? ค่ะ โอ๊ย ค่ะ ค่ะ ค่ะ ได้เลยค่ะ ค่ะ ค่ะ ถูกต้องค่ะ ค่ะ ค่ะ ถูกต้องค่ะ ค่ะ

เป็นเตาปกติอะค่ะ แบบไม่ได้ใช้ไฟฟ้าค่ะ ถ้าที่ไทยนะคะ
อ๋อ เตาแก๊ส อือฮึ
ใช่ ก็เป็นเตาแบบเตากระทะ แบบกระทะจีนน่ะค่ะ
อืม ใช่ เพราะว่าจริง ๆ ก็คือรู้สึกว่าเวลาทำอาหาร ยังไงก็ยังชอบใช้ไฟจริง ๆ มากกว่าไฟอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า เหมือนมันได้รสชาติหรืออะไรสักอย่าง ให้มันแบบอาหารมันดีขึ้นกว่าที่ว่าเป็นแบบเตาไฟฟ้า บอกไม่ถูกเหมือนกัน ค่ะ ในเรื่องอาหารคือคิดว่าไฟเนี่ยยัง ยังสำคัญอยู่ เพราะว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ย ก็คือยังไงก็เลือกเตาแก๊สมากกว่าเตา เอ่อ เตาไฟฟ้าที่มันเรียบ ๆ
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ อ๋อ อืม ค่ะ
เหมือนมัน เหมือนอาหารไทยมันจะค่อนข้างที่จะแบบกลิ่นเยอะ ไฟเยอะ มันมีความ อันเนี่ยค่ะ แต่ถ้าก็เข้าใจว่าต่างประเทศเนี่ย อาหารเขาจะค่อนข้างนิ่ง ๆ ง่าย ๆ หน่อย อาจจะไม่ต้องใช้ไฟเยอะขนาดนั้น อืม
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ของบ้านเองอะมองว่าจริง ๆ อะ ถ้าเป็นอาหารอะ เอ่อ คือมันแล้วแต่ชนิด อย่างเช่น ถ้าเกิดว่าเราจะเอา จะทำแบบไข่ดาว อย่างเงี้ยค่ะ กรอบ ๆ เราก็ควรที่จะใช้แบบไอ้เตาแก๊ส แล้วก็แบบกระทะ กระทะ เลือกกระทะหนึ่งนะคะ ก็คือเป็นกระทะจีนที่มันเป็นหลุมแบบ ใช่ มันก็จะได้แบบไข่ดาวกรอบ ๆ เพราะว่าถ้าเกิดเราใช้แบบ
อือฮึ อือฮึ อืม ใช่ ไฟ อืม ค่ะ อืม
เตาไฟฟ้าแล้วกระทะ Teflon อะไรอย่างเงี้ย มันก็ มันก็ไม่กรอบอะค่ะ
มันร้อนช้านิดหนึ่ง อืม ๆ
คือแบบมันไม่กรอกเท่าแบบ คือไข่ดาวไทยอะมันต้องใช้แบบนั้น ใช่ ค่ะ ก็แล้วแต่แบบประเภทอาหาร ประมาณนั้นค่ะ
มันออกมาไม่เหมือนกัน อือฮึ อืม อือฮึ ก็เดี๋ยวนี้มีไฟที่จำเป็น ปัจจุบัน ก็คือน่าจะเป็นคนที่สูบบุหรี่มั้ง ก็อาจ จะยังต้องใช้อยู่ แต่เดี๋ยวนี้มันก็มีบุหรี่ไฟฟ้าแล้ว ใช่ไหม แต่ว่าหลายคนก็บอกว่ารสชาติยังไง ก็คือบุหรี่มัน คนที่สูบบุหรี่อะนะคะ ก็เขาก็อยากจะ ยังต้องใช้ไฟอยู่ มีอะไรอีกคะที่เราต้องใช้ไฟสมัยปัจจุบัน?
ค่ะ ค่ะ อ๋อ อา ใช่ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ เอ่อ นึกไม่ค่อยออกเลยค่ะ <chuckles> ทำอาหาร แล้วก็ ค่ะ
น่าจะเป็น เอ่อ แบบ อะฮะ ทำ ทำเหมือน ท ที่ ช ภาคเหนือ ที่เขาทำกัน ใช่ไหมคะ ที่ว่าแบบจะแบบปลูกอะไรใหม่ ๆ เขาก็จะทำลายอันเก่าก่อน แล้วเขาก็เผาไฟ อันเนี้ยก็อาจจะไม่ดีต่อ เอ่อ อืม มลพิษ มลภาวะเท่าไร อือฮึ
ค่ะ อ๋อ อืม ใช่ ค่ะ ไม่ดี ใช่ แล้วก็จะเผาแบบกระดาษเงินกระดาษทอง ตามแบบเทศกาลตรุษจีน อย่างเงี้ยค่ะ ใช่ แล้วก็ธูปเทียนอะค่ะ
อา ตรุษจีน ใช่ อือฮึ อืม
ก็ใช้ไฟ
ใช่ ในการสักการะต่าง ๆ อืม อือฮึ ค่ะ
ค่ะ ใช่
อืม แต่กันหลายคนก็บอกว่าไฟเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของปรัชญาต่าง ๆ
ก็ แต่ว่า ค่ะ